Então, eh, se ele sentiu isso, de alguma forma, e eu não tô dizendo que tu tá certa ou tá errada, ou que ele tá certo, ou que tá errado, mas ele sentiu. E, ele expressou. Olha que interessante, ele expressou pra ti. Então, de repente, esse lance de sentir falta da família, que é genuíno, é legítimo e tu tá coberta de razão, talvez tenha que passar de outra forma, em outros momentos, sabe.
Sim. Uhum. Si Uhum.
Falar mais, assim, tipo: "Eu sinto saudade. Às vezes eu fico assim e tal, mas, é porque bate o sentimento. Mas, também não é sempre. E tô feliz quando tô contigo.". Olha, eu dando uma, né, mas, assim, expressar a
Uhum. Sô Uhum. É, né, mas sabe o que que acontece? É esse o problema, por que que eu, eh, aí em outra situação aconteceu alguma coisa assim, e aí ele pegou, a aconteceu também inclusive uma vez que eu estava no no me no pré ciclo menstrual, né, de TPM, eh, aí, eu falei ass a gente teve uma discussão, aí, eu disse: "Olha, não vou te dizer é melhor que a gente não converse agora que eu tô de TPM, então, uma coisa que pra mim, eh, sabe, tá si tá pequena, o ne nesse momento agora, fica média, <laughs> e se é média, fica enorme. Então, não é o momento, deixa passar.". Aí, o que acontece, isso aí, tipo, meses depois, eh, eu re respondi ele de uma forma, assim, mas, é porque era uma coisa eu estava trabalhando e aí, sa ele estava toda hora me perguntando: "Ai, que horas você vai terminar? Porque, tem que fazer isso. Ah, porque eu tenho que entrar ali para pegar não sei o quê", eh, enfim. E aí, eu peguei e depois eu falei: "Olha só, eh, você não tem que fi esquecer que eu existo. Quando eu digo que eu vou entrar no quarto pra estudar, né, ou pra trabalhar, ou quando eu tinha sessão, por exemplo, com minha terapeuta que era, hum, online. Então, tem que esquecer que eu existo. Tem que ter respeito pelo espaço do outro, né. Quando você entra no quarto diz que vai jogar ali, o seu jogo no simulador, eu não fico ali entrando, perguntando: "Cadê a caneta, cadê não sei o quê, cadê isso, cadê aquilo". É respeito!" E, aí ele disse assim: "Ai, credo, tá de TPM", sabe, "Tá assim, tá", todo ou então, quando ele vê me vê um pouco pra baixo, sempre, até às vezes, por a questão da minha família, por exemplo, eh, ele fala: "Ai fo, tá sentindo mais falta de dessa vez porque você deve tá de TPM, né? Poxa, não se", sempre essa, sabe, então, é como se fosse um defeito assim é é é isso, me deixa mais vulnerável, sabe, usa uma coisa minha
Hã. Aham. É. Ou grande demais, né. <laughs> Isso. É. Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum.